Aham.
Tem um lugarzinho que eu acho que era pra botar planta e ninguém botou. Eu pensei em colocar uma árvore de Natal. Vou perguntar se posso, né. Por exemplo, minha filha lá em Brasil é diferente, né. No prédio dela, na portaria, linda. Aí tem o síndico coloca. Aí, meu genro deu de presente as luzinhas de Natal. Esse condomínio que minha filha mora é uma graça e todos participam, sabe? Então todo mundo se conhece.
Hã. Hã. Ah, e você quer decorar, sim. Aham. Sim. Hum. Sim, <laughs> Hã. Esse Aham. Ah. Aham. Sim. Sim, pode crer, pode crer. Aham. Pois é, que coisa boa. Ah, eu queria também aqui. Aqui
Isso é óti Eu vou começar a fazer isso aqui.
Aham. Aqui tem tem esses negócio, né, que o pessoal se reúne, né, tipo tem uma uma uma um localzinho chamado Rockville, Rock Dow Center, e nesse nesse Rock Dow Center, eles meio que reúnem eles colocam Hã? Nã nã nã não, é um é uma não, é uma fe é uma feirinha não, é uma pracinha que eles colocam uma árvore grande e no Natal vem coral da High School. Eu até cantei lá no coral uma vez e o pessoal se reúne e fica, ah, esquiando no gelo também. Eles colocam um ne um, hã, uma praça de patinação e e muito legal o evento. Mas Ah! Meu Deus, eh, meu meu relógio. Eu vou ter que ir agora, viu?
Hã. Ah, legal. Porque é o condomínio, né. É um condomínio onde você mora? Hã. Ai, tipo os fe Ai, muito bacana. Olha, muito bom. Tá certo! Olha, foi muito bom, viu. A gente conversa mais. Tá certo, um abração até a próxima! Pra você também. Obrigada, tcha
<laughs> Despertou aqui, eu vou ter que ir agora, tá bom? Tá certo, abraço, viu? Tenha um ótimo dia. Tchau, tchau.

Aham. É, incrível, sim.
Sabe, então entrava na casa da Ana, entrava na casa da Cristina, aí tinha a Heloísa, aí tinha a outra na outra ponta.
Aham. <laughs> Aham. Hã.
Assim, era Não era assim não é pra se meter na vida das pessoas, sabe.
Era Sim. Não, mas era amizade, era, tipo, né, era confortável, vocês eram confortável uma com a outra. Sim, sim. Você você você me lembrou de um negócio também, né, esse esse negócio de evento. Eh, quando eu morava no condomínio, quando era criança, eu conhecia o o um monte de de pessoa, né, criança de lá e tal, e a gente e é, aí a gente fazia tipo evento também, a gente fazia: "Ah, bora jogar totó?". Aí nesse dia, a gente vai combinar de jogar Totó. "Ah, bora na casa de fulano?" Né, hum, no dem dia na casa de fulano a gente vai jogar no videogame. Ah, nã teve até um dia que a gente eu reuni um monte de pessoa pra E sim, sim. Da sim, então, n não estão fora, né, porque até porque era, eh eh, era Fortaleza e Fortaleza o Nunca na minha vida de Fortaleza eu eu pude sair fora do condomínio sozinho. Então, nunca nunca vivi e presenciei o que é andar sozinho numa rua em no Brasil. Nos Estados Unidos, fo ah até porque, nos Estados Unidos, foi a primeira vez que andei na rua sozinho, né. Mas, enfim, a gente fazia evento e a gente até teve um evento aqui de de show de de ah, como era? Puppet. De de de Uhum. Não, não, eh, show de fantoche, pronto.
Nossa! Gente, é um vizinho! É muito legal, é um vizinho. Hã? Hã? Legal. Ah, sim, criança, então Aham. Pois é. E é uma segurança até para os pais, porque sabem que estão ali, né? Não estão falando. Aham. Sim. Andar sozinho na rua, né. Sim. Sim. Ah, é muito é muito bom. De irmãos? Ah, de fantoche?
Aham. Não deu muito certo, mas no final a gente se divertiu também <chuckles> planejando. Aham.
Mas é muito legal. Porque sabe o que acontece? Tem alguns problemas na comunidade que acaba que, por exemplo, na minha rua lá, a gente tinha uma prefeitura no bairro, né, e eu também participava da prefeitura. Quando tinha reunião, eu não gostava muito não, porque parecia aquelas reuniões de condomínio. Mas as pessoas levavam os problema das ruas, sabe, aí você aí eu passava nas casas: "Gente, tem alguma coisa?", "Ah, tem. Olha o asfalto não está bom, a gente acha que nós estamos precisando de um quebra-mola na rua, porque tem morador novo e tem gente que entra na rua correndo e a gente tem muita criança."
Hum. Uhum. Hum. Aham. Sim. Aham. Uhum. Hum, pois é. Hã. Hum. Uhum. Ah, sim, sei. Hã. Aham. Ai, que legal. Aham. Uhum. Sim, sim. Hum. Aham. Si Pois é. Aham.
Então, acabava que era isso, era, sabe, os desafios, os problema da comunidade acabavam sendo resolvidos por conta desse Exato. Desses eventos.
Ti Sim. Aham. Aham. Vocês Só por conversa, né, s E Aham. Incrível, incrível. Era muito bom. Uhum. Hã.
Olha, eu fazia acabou que eu fazia Olha, eu um lugar que eu trabalhava também, eu acabei sendo a pessoa que criei uma festa junina
Aham. Olha. <laughs>
no meu departamento, que virou um um sucesso a festa.
Aham.